あ、こんにちは。
はい、こんにちは。
えっと、今日はちょっと友達関係にもなるんですけど、あの、私の方のあの、お、ま、おお金っていうか、金銭的な制約が多くて、あの、でも友達は結構、あの、自由になる感じで、なかなか、あの、古くからの友達なんで、あの、一緒に行動したり旅行したりしたいんですけど、あの、そのお誘いになかなか乗れずに、あの、悩んでるんですよね。うん。
うん。 はい。 うん、ふん。 うん。 はい。 うん。 ああ、わかります。それってあれですか？あの、お友達は結構、あの、お金のかかる遊びとか、お金のかかる旅行をこう、あの、提案するんだけど、あの、ちょっとご自身としてはちょっとま、そこまではかけたくないなとか、うん、そんなにお金かけうん、使いたくないなっていう感じなんですかね？
うん。 うん。 うん。 そうなんです。ま、あの、なまだ私は、あの、子供がお金がかかる時期なので、あの、でも、そのお友達はもう、あの、こう子供たちが自立してしまって、もう今が、今が一番謳歌してるってゆうか、ええ、そのギャップがなかなか埋まらなくて
ああ、はいはい。 うん。はい。 ああ、ん。 ああ、そうなんですね。 ああ。 ああ、そうなんですね。じゃあそのお友達の気持ちも分かりますよね。やっとこうお子さんたちが独立して、やっと自分にお金がこう、100パーセント使えるっていう状況なんですね、きっとね。
はい。 うん。 そうなんですよね。で、まええ、で、ま、彼女はちょこっと、あの、なんてゆうのかな、あの、体の悪い部分があって、なので、あの、ま、それが悪くなってしまう前に、今が一番、あの、行動できる時ってゆうのがあって、ま、私も長い友達なので、その部分がすごくよくわかるんですよね。今まで、あの、なんてゆうんですか、自分の時間が使えなくて、やっとそのじか時期になったんだけれど、ちょっと体調崩してしまったみたいなところがあるから、ああ、なんとか、あの、この時期にと思うんですけど、<sniffs> 私の方の事情がなかなか許さなくって。
ああ、そうなんですね。 うん。 はい。 ああ。 うんうん。 うん。 うん。 うん。 はい。うん。 はい。 ええ。じゃ、今、あの、長いお友達だっておっしゃってたんですけど、こう何年ぐらい
ええ。